Ờm, sẽ có 2 luồng ý kiến luôn. Tại vì, ờ ờ, tức là những người họ không có ấn tượng tốt với mình từ lúc trước thì tất nhiên thì họ sẽ lựa chọn sự chỉ trích đúng rồi, có cơ hội để chỉ trích mình ờ, còn những người mà tất nhiên là có sự quan tâm, yêu thương mình như cha mẹ hoặc là những cái dòng họ thân thiết á thì tất nhiên mình sẽ nhận được cái lời động viên. Ờ, sẽ có 2 chiều ý kiến và từ nhỏ thì mình nghĩ là, à, mình chỉ thích những cái lời động viên thôi, mình không thích những lời chỉ trích. Ờ, nhưng mà lớn lên thì mới hiểu là chỉ trích nó cũng là một dạng động lực để mình có thể thúc đẩy mình để đạt được mục tiêu. Đúng rồi, chính xác.
Ừm, ồ! Ờ, nh cơ hội, đúng hông? <laughs> Cơ hội để hể hả. <laughs> Ừm. Ừm. Ừm. Cũng có cái mặt tốt của nó, đúng hông bạn? Ừm, cái nào cũng có cái mặt tốt của bạn hả? Nhưng mà bây giờ ha, mình thấy nha, xu hướng nha, nhiều người họ thích chia sẻ lên mạng xã hội lắm. À, cái chuyện vui ca c thì không, ơ, không có nên chia sẻ là bình thường. Mà đôi khi ha, thất bại hay thất vọng, hay là bị một cái vấn đề gì đó kh trục trặc ở trong cuộc sống họ cũng chia sẻ lên trên mạng xã hội. Thế thì không biết là bạn có cái xu hướng kể thật cái thất bại của mình lên mạng xã hội hông? Hay là bạn giữ riêng vậy?
Ừm. Ờ, hồi còn nhỏ á, thì do mình cái cái thời của mình thì mới tiếp xúc với mạng xã hội cho nên cái gì mình cũng hay chia sẻ. Tuy nhiên, lớn lên rồi thì mình mới nhận thức được cái mặt cái mặt trái của của xã hội. Tức là mình sẽ phụ thuộc tất cả những cái cảm xúc của mình lên mạng xã hội để mà người khác có thể chia sẻ với mình. Tuy nhiên á, thì nó hông có mang lại lợi ích gì hết trơn á, ngoài cái việc là để cho người khác biết là, à, mình bị như vậy, chứ mình không nhận được bao nhiêu cái cái cái cái lời khuyên hay là cái lời động viên, ờ, mình hông có. Là lúc đó mình nhận ra được là, à, mạng xã hội nó chỉ là một cái cái nơi để mình kết bạn thôi, mình thấy những cái n sự xa hoa, rực rỡ của người khác, chứ không phải để nơi mà mình giãi bày cảm xúc của mình.
Ừm. À! <laughs> Ừm. Ừm. Ừm, đúng bạn ha. Ừm. Ừm. Ờ, háy.